Olha, eu queria desabafar um pouquinho sobre ansiedade e esse período que eu venho vivendo, que ela tá um pouco mais em alta na minha vida, digamos assim. E também pedir conselhos, assim, de como eu posso conviver com ela sem me culpar tanto, ou também, tipo, deixando com que não afete tanto o meu dia a dia, sabe?
Ah, sim. Uhum. É, a ansiedade realmente, né, é o mal do século, né. Uma coisa uma loucura mesmo, né. Quem nunca sentiu ansiedade na vida, né. Eh, mas acho que a gente pode tentar achar algumas formas, aí, de você, eh, tentar ultrapassar, né, essa ansiedade sem te prejudicar tanto. Para isso, eu vou precisar fazer algumas perguntas, entender um pouquinho mais como é que é o seu dia a dia, em que momentos que você sente mais ansiedade, com mais frequência. Me conta um pouquinho, assim, que qual é o momento que você sente, assim: "Puxa, olha, essa ansiedade, realmente, tá me atrapalhando".
Uhum. Nossa, tá. Aham. Vamos nessa. Cara, eu sinto em 2 momentos, assim, principalmente. Eh, na hora de dormir, porque eu estou o dia inteiro com sono. <laughs> Aí chega a hora de dormir, eu não consigo dormir por conta da ansiedade, e, eh
Uhum. Ah. Fica pensando, assim, a cabeça milhão.
É, não não para, e aí, por isso que eu, eh, acabo ficando com sono o dia inteiro, porque eu durmo pouco, assim. Eu vou dormir tarde, aí eu acordo cedo porque eu tenho que trabalhar, nesse meio tempo de acordar cedo, eu também acordo várias vezes durante a madrugada, assim. Eh, então eu estou tendo bastante dificuldade nisso, na parte de dormir, e eu sinto que atrapalha também um pouco no meu trabalho, assim, até a minha chefe isso que eu comecei a trabalhar faz 3 semanas, e a minha chefe veio falar comigo já. Tipo assim: "Então, tudo bom? Tá acontecendo alguma coisa? Porque a gente percebeu que você está meio pra baixo essa semana". <sniffs> E
Uhum. Uhum. Sim. Hã. Aham. Ah. Puxa, está te atrapalhando muito, então, né?
É, sim.
Mas então, ela ela percebe que você está pra baixo, ou que você está cansada?
Então, ela falou pra b é que eu sei que é muito da ansiedade, assim. E aí, ela falou: "Ah, eu vejo que você tá meio pra baixo". Porque a ansiedade que eu sinto tá me deixando um pouco pra baixo também, assim, eh exato, exato. Então, e eu estou, tipo assim, eu não estou com tanta energia igual eu estava no começo, assim, sabe. Foi até o que ela falou.
É. Tá te dando uma deprimida, assim, né? Mas o que que está acontecendo nesse momento da sua vida que te tá que está te deixando, assim, com essa ansiedade que te deixa, assim, pra baixo, que dá dá uma deprimida? Tem algo de especial acontecendo ou é só, assim, você geralmente é assim, no dia a dia, é algo que é n n seu natural? Eh, o que eu preciso entender só é se é se existe algo que está acontecendo, que tá te deixando mais ansiosa.
Uhum. Sim, tá, tem muitas coisas, assim, acontecendo. Primeiro, então vamos lá, eu já tenho um quadro de ansiedade, eu sempre tive um pouco, eh, em alguns momentos ela é mais aflorada, assim, eu até, eh é que eu parei de fazer terapia, agora eu tô para voltar. Mas antes de me mudar e é que eu moro na Itália hoje, antes de vir para cá, eh, a minha psicóloga, ela já até t teria me dito, assim: "Ah, que eu precisaria" ela falou: "Eu não posso te passar remédio, você precisa ir em um psiquiatra, pra ele, tipo, receitar, porque eu não posso, mas você precisa tomar o remédio pra ansiedade". Eu acabei não indo. Então, eh então eu já preciso tomar um remédio. Eu não tomo, eu não não cheguei a passar em psiquiatra. Depois me mudei de país, e aí a gente entra nessa questão, assim. Então, eu já tenho um quadro de ansiedade, eh, eu me mudei de país recentemente, faz tipo assim, 5 meses. Eh, eu estava vivendo numa cidade muito pequena, eu estava muito infeliz, tipo, eh, nada estava saindo como planejado. Eh, meu dinheiro que estava, tipo, que estava contado, só ia embora, nada que entrava. Aí eu me mudei para a cidade que eu realmente queria, depois de bastan depois desses 4 meses, eh, só que o dinheiro, tipo, super, eh, apertado, e aí isso então a questão do dinheiro é uma questão que me gera ansiedade, porque eu tenho muito medo. Tudo bem que agora eu estou trabalhando, mas eu só vou receber no próximo mês, né. Então, eh, aí tem esse a eu já estava com ansiedade lá naquele lugar, porque eu não estava feliz. Aí me mudei, só que tem a pre as outras preocupações, porque aí era de conseguir um trabalho, graças a Deus eu consegui, mas ainda não estou com o dinheiro que eu precisava ter. <laughs> Aí eu, eh, conheci um menino que, assim, tá não tá muito legal a situação, sei lá, eu
Uhum. Uhum. Sim. Ah, um ansiolítico mesmo. Uhum. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Sim. Claro. Hum. Tá adicionando aí ao seu nível de estresse, não é? <laughs>
É, e eu acho que o fato de não ter r coisas bem resolvidas me me gera mais ansiedade. Aí o fato de final de ano, eu tô sozinha, num outro país
Hum. Claro. Ah. Ah, eu ia perguntar isso para você. Você está sozinha aí nesse nesse país novo?
É. Sim, sim, eu vim sozinha. Eu tenho a algumas amizades, mas ainda, com essas amizades, eu me sinto sozinha, assim, sabe. Eh, e e aí m eh, problema em casa, assim, tipo em casa no Brasil, e aí você está longe, não consegue estar junto. Então, tipo, eu acho que é muita coisa, e esse final de ano, que todo mundo tá junto, reunido. Então eu acho que é muita coisa, sabe, pra processar.
Uhum. Lógico. Hum. Ai, que difícil. Nossa é. Pra que final de ano é tão difícil, principalmente se você gostar da época de Natal, de Ano Novo, né. É muito difícil mesmo, né, eu te entendo perfeitamente, eu se olha, é é realmente uma fase que é difícil, mas que passa, né. Mas você está cheia de m de coisas, né, que estão a a adicionando a s a sua ansiedade, né. É, mas o que o que que é possível fazer, não é? Eh, a primeira coisa é tentar você já identificou, né, o que que é que tá te trazendo esse nível de estresse. Então, eh, vamos pensar então por partes, né. Eh, o problema por exemplo, problemas familiares no Brasil, você falou que não tem como ajudar, né, não existe nenhuma forma de você conseguir ajudar, você estando em outro país, né. Então, eh, o que você pode fazer de repente, não sei se se seria essa a questão, mas é ouvir, né. Por exemplo, se é não sei se é seu pai, sua mãe, sua irmã, seu seu irmão, a pessoa que está lá com problema no Brasil, é você, eh, dar um ombro amigo, sabe. Às vezes das pessoas, eh, eles provavelmente sabem que você não pode ajudar, né, que você tá aí tentando a sua vida, né, começando no novo país, que não é você não vai conseguir ajudar de dessa forma, estando lá presencialmente e tudo mais, mas de repente, um ombro amigo, um ouvido, né, eh, tendo empa empatia. Às vezes as pessoas só querem realmente desabafar, né? Eu acho que é uma boa forma de você estar ali próximo, né, das pessoas que você ama. Eh, é tentar se realmente se colocar no lugar deles e e ouvi-los, né.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim, com certeza. É que no caso, assim, eh, eh, mas eu eu teve eu tive um primo que ficou internado no no hospital semana passada, uns dias. Mas ele já tá bem. E aí, coincidentemente, depois dele, a minha avó ficou mal e minha avó está com 94 anos e aí sabe, tipo: "Será que eu vou ver ela de novo?". Então, tipo, é nesse sentido. <giggles>
Hum. Hã! Ai, ai meu Deus! Ai, que dolorido! Ai, que dolorido! Ah, eu imagino, eu imagino. Mas olha, hoje em dia, com tecnologia, você consegue fazer uma chamada de vídeo. Eu sei que não é a mesma coisa, não é. Mas já ajuda um pouquinho, dá um calorzinho mais no coração, né, você conseguir ver a pessoa conversar, né. Eh, já ajuda um pouquinho só, né, alivia um pouquinho o coração, não é?
Sim, com certeza e de vez em quando eu faço isso.
Agora em relação você me falou que também, eh, em relação ao ao trabalho, né, você já Olha só, já pensa Vamos pensar já positivo, né. Você já conseguiu um novo emprego, você, eh, já tá na cidade que você queria, não é? E aí, ah, mês que vem, as coisas já melhoram, né. Eh, já é muito melhor, né, já já tá já tem uma luz no fim do túnel aí, não é?
Aham. Sim. <giggles> E de fato. <chuckles>
Agora só falta o último. Qual era o último problema? Era o amigo, né, o
O amiguinho. <chuckles> Sim.
o amiguinho, o amiguinho precisa na precisa sair mais com o amiguinho, precisa experimentar mais, né, a a as sensações que você tem com o amiguinho. Pra ver realmente como é que é. Eh, ver o que você sente por ele, o que ele sente por você, não é?
É é eu acho que tipo, é é isso assim, esse fato de não entender muito bem a situação e acho que mas ao mesmo tempo, é uma coisa minha, de eu querer que as coisas, eh, sejam mais esclarecidas, porque só que ele não tem nada a ver com isso, e assim eu eu acho que ninguém tem que cobrar nada de ninguém, e se tiver que cobrar, eu tô longe de tá no ponto disso, então, eu tenho muito medo de falar alguma coisa e soar mal, sabe?
Hum. Sim. Claro. Sim, entendi. Mas olha, tem que pensar também uma coisa, que ansiedade é algo natural, né, uma resposta natural da da gente pensar o quê? No no futuro, né. O que que você tem que tentar fazer? É viver o presente, né. Hoje, se você tem lá, u u tem um tem um sair, tem alguma marcado alguns uma saída com com o seu amiguinho, você vai lá e aproveita o momento, né, sem ficar pensando muito como é que vai ser, o que vai ser, tenta curtir o o presente, né? Eu sei que é difícil, principalmente pra quem é ansioso, mas tenta viver o presente, e aí depois você você me conta como é que foi, né, eh, essa experiência de de só ficar no presente.
Uhum. Não, pode deixar, eh eh, é porque é o que você falou. Acho que o ansioso tem muita dificuldade de focar no presente, né? A gente tá sempre assim, eh, se martirizando pelo passado, o que que a gente poderia ter feito de diferente, e preocupado com o futuro. <chuckles>
Nossa! Lindo. É. Sempre, sempre e principalmente no passado, né, e também no futuro, também, mas principalmente no passado, aquela coisa: "Ai, por que que eu falei aquilo? Ai, eu devia ter feito diferente". E aí, vai se martirizando por causa do futuro. "Ai, então, o futuro como é que eu vou fazer? Porque já já errei no passado". Né? É realmente muito difícil, por isso que eu te digo: "Pensa no presente". Eh, na hora que você vai vai sair, por exemplo, com o seu amiguinho, pensa: "Olha, agora que eu tô aqui, tá legal, vou aproveitar esse momento sem sem as amarras do passado e sem a a preocupação do futuro".
Uhum. Total. Uhum, deixar as coisas irem acontecendo naturalmente, né.
Fluírem. Exato, exato. Isso aí.
Perfeito. Ai, obrigada, primeiro por me escutar, porque é só de poder falar e ter alguém para escutar, já faz bastante diferença, eh, e se mostrar disposta também e me ajudar, e muito obrigada pelas dicas, pelos conselhos que com certeza eu vou colocar na minha vida, eu vou prestar mais atenção e as coisas vão melhorar também. <chuckles>
É. Ah, eu fico muito feliz que você tenha gostado, que você tenha se aberto comigo. Eu eu que agradeço, realmente você ter compartilhado a sua história, a sua vida e eu tô na torcida, hein. Vai dar tudo certo com o amiguinho e fé no presente! <giggles>
Hum. Obrigada. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.